อยากจะทราบเลยอะค่ะ ว่า ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่า มันเข้า โฟลว์ กับงานอดิเรกมาก ๆ ค่ะ พอจะมีช่วงเวลานั้นไหมคะ? ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหม คะ?
ครับ อ๋อ จริง ๆ แล้วก็มีนะครับ ค่อนข้าง เอ่อ ผมก็พยายามจะรักษาบรรยากาศลักษณะนี้ไว้ คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย ผม จริง ๆ แล้วเป็นคนชอบอ่านหนังสือ อ่านหนังสือที่เป็นนิยาย อย่างเงี้ย ครับ แล้วก็คือตอนเด็ก ๆ เนี่ยเราก็จะมีเวลาอ่านค่อนข้างเยอะเนาะ แต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องมากมายให้คิด มันก็เลย เอ่อ เวลาเข้าไปอ่านเนี่ย บางทีมันเหมือนต่อไม่ติด ก็เลยจะต้องแบบว่าต้อง เอ่อ หาโอกาสดี ๆ หรือว่าช่วงบรรยากาศที่ดีเนี่ย ในการมาอ่าน ซึ่ง เอ่อ มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นอีก เพราะว่าบางทีเราเหมือนแบบไม่มีสมาธิ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งก็ เอ่อ ต้อง อาจจะเป็น ต้องเลือกช่วงเวลาดี ๆ แล้วว่ะ ให้มันรู้สึกว่า มี โฟลว์ ในการอ่านที่ได้ต่อเนื่อง อย่างเงี้ยครับ อย่าง เอ่อ ล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งอ่าน เรื่อง อ่า ดิ Old Man's War เป็นนิยายไซไฟวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับ แต่ว่า ครับ
อา อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อย่างเงี้ยค่ะ หนูขออนุญาตถามได้ไหมคะ? ว่า อ่า งานอดิเรกของพี่ที่ชอบอ่านหนังสืออะค่ะ งานประจำ หรือในชีวิตประจำที่พี่ทำอยู่อะค่ะ มีผลกับตรงจุดนี้บ้างไหมคะ?
เออ จริง ๆ ก็ค่อนข้างมีอะครับ เพราะว่างาน อา อาชีพส่วนใหญ่ของผมเนี่ยคือเป็นลักษณะเป็น Freelance ก็คือว่างานมันจะไม่สม่ำเสมอเนาะ มันแบบ
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ บางช่วงก็เหนื่อยใช่ไหมคะ? บางช่วงก็ว่างใช่ไหมคะ? โอเคค่ะ พอจะเข้าใจแล้วค่ะ
ใช่ มีเลี้ยงลูกด้วย ลูก อา เพิ่งอายุขวบหน่อย ๆ ขวบ ซึ่ง เอ่อ ชีวิต ครับ
อืม อันนี้ <chuckles> ควบคุมยากเลยค่ะ เรื่องการเลี้ยงลูกค่ะ โอเคค่ะ แล้วทีเนี้ยค่ะ หนังสือ อ่า พวกนิยายที่พี่ชอบอ่านน่ะค่ะ เป็นเรื่องอะไรนะคะที่เมื่อกี้พี่พูดมาน่ะค่ะ?
ใช่ ๆ ครับ เออ Old Man's War อันนี้ก็จะเป็นไซไฟครับ แต่ว่าผมก็อ่านแนว ๆ อื่น ๆ ด้วยเนาะ แบบว่าพวก เอ่อ สืบสวนสอบสวน อะไรอย่างเงี้ย ก็อ่าน แต่ว่าอย่าง อ่า อย่างเรื่องล่าสุดเนี่ย ที่เพิ่งเจอสภาวะที่แบบว่า โอ้โฮ อ่านแล้วรู้สึกมัน โฟลว์ เนี่ย คือถ้าอ่านนิยายเนี่ย เราก็ต้องทำใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้เวลามากกว่า อย่างน้อยก็มากกว่า 4 - 5 ชั่วโมงขึ้นไปกว่าจะจบเล่มหนึ่งครับ
อืม เพราะว่า อ๋อ เพราะว่ามันต่อเนื่องใช่ไหมคะ? คือถ้าไม่จบตอนหรือไม่จบเรื่องเนี่ย พี่ก็จะไม่ยอมเลิกอ่านเลย ใช่ไหมคะ? โอ้โฮอันนี้
เออ มันก็ มันก็ไม่เชิงนะจริง ๆ คือถ้าเกิดมีเรื่องอย่างอื่นต้องทำมา เราก็ต้องเลิกอ่านไป แล้วพอเราหยิบอ่านใหม่อย่างเงี้ย บางทีมันก็จำไม่ได้ เราก็อาจจะต้อง เอ่อ ย้อนไปอ่านใหม่ อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมันก็ เอ่อ เรียกว่ามันไม่ โฟลว์ นะมันไม่ต่อเนื่องกัน
ค่ะ อ๋อ มันไม่ต่อเนื่องโอเคค่ะ ปะติดปะต่อเรื่องไม่ ไม่ได้ ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไรใช่ไหมคะ? เพราะว่าเหมือนมันโดนถูกจังหวะ มันโดนขัดจังหวะไปอะเนาะ โอเคค่ะ เข้าใจเลยค่ะ เข้าใจเลย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ เวลาที่พี่ <chuckles> ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่ ครับ ครับ ก็เลยต้องเลือก ครับ
อา เชิญค่ะ
อา ก็เลยต้องเลือกช่วงที่บรรยากาศมันดีนิดหนึ่งเนาะ แบบว่า เอ่อ ช่วงที่อาจจะเป็นลูกหลับแล้ว แล้วก็เคลียร์งานทุกอย่างแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นช่วงแบบว่า เอ่อ ดึก ๆ นิดหนึ่ง หรือว่าแต่เช้าตรู่เลย อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็ เอ่อ พอที่จะมีช่วงเวลาที่เราแบบ เอ่อ สามารถมีสมาธิได้ แล้วก็ เอ่อ อ่านได้อย่างราบรื่น ประมาณเนี้ยอะครับ อืม
อืม อ๋อ ค่ะ ก็จะเหมือนประมาณว่าถ้าจะอ่าน อ่า นิยายหรือหนังสือให้สนุก แล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะต้องมีส่วนตัว ใน ใน ใน ในประกอบด้วยใช่ไหมคะ? ก็คือไม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายเนาะ มันก็จะทำให้ได้อรรถรสในการอ่านมากขึ้นใช่ไหมคะ? โอเคค่ะ
อ่าน ใช่ครับ ใช่ จริง ๆ คือมันก็ไม่เชิงว่าจะต้องไม่วุ่นวายเนาะ หมายถึงว่า เอ่อ มันต้องเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้มีอะไรต้องรับผิดชอบตรงนั้น อย่างบางทีเราเดินทาง อย่างเงี้ย เดินทางไกล ๆ ถ้าอยู่บนรถ ถ้าเราไม่ใช่คนขับรถ บางทีก็อ่านได้เหมือนกัน แบบว่า อ่า รถโดยสาร หรือว่า เอ่อ เดินทางไกล ๆ ขับรถยนต์ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนขับ บางทีเราก็อ่านได้ มันก็อาจไป
อ๋อ แล้วมันจะไม่ทำให้เกิดเวียนหัว ส่วนใหญ่อะค่ะ คนที่เขาอ่านหนังสือบนรถอะค่ะ มันจะทำให้เวียนหัวเนี่ยค่ะ พี่อะค่ะพบเจอปัญหาอันนั้นบ้างไหมคะ?
ครับ อา เอ่อ แล้วแต่เส้นทาง แล้วก็แล้วแต่คนขับอีกทีหนึ่ง <chuckles> ครับ เอ่อ ถ้าเส้นทาง ใช่ ๆ ถ้าเส้นทางแบบค่อนข้างราบเรียบ แล้วก็คนขับไม่ได้แบบ เอ่อ เบรกบ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะ เอ่อ ไม่ได้มึนหัวอะไรมาก ก็อ่านได้ ใช่ หรืออันที่จริงคือเวลาเดินทางใน ใน ในกรุงเทพ อย่างเงี้ยครับ นั่งรถโดยสาร อย่างเงี้ย บางทีก็ เอ่อ อ่านได้เหมือนกัน เพราะว่ามันก็เดินทางไกลอะ หมายถึงว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนาะ บนถนน อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็สามารถ เอ่อ อ่านหนังสือได้เหมือนกัน แล้วมันก็ บางทีมันก็ โฟลว์ ได้ เหมือนกัน
อ๋อ <chuckles> อยู่ที่หน้างานใช่ไหมคะ? อา อืม ค่ะ ค่ะ อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะทราบเลยค่ะว่า พี่ชอบเวลาช่วงไหนมากที่สุด ที่เวลาที่พี่อ่านแล้วรู้สึกว่า มันผ่อนคลายแล้วมันก็ต่อเนื่องได้ค่ะ ช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับพี่คะ?
อืม ครับ อ๋อ จริง ๆ ผมคิดว่าเวลาก่อนนอนนะ มันจะค่อนข้างได้ ได้ต่อเนื่องเหมือนกัน ถึงบางทีมันจะ เอ่อ เลยเวลานอนไปบ้างก็ ตาม อะไรอย่างงี้ครับ เพราะอย่างก่อนนอนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่า เอ่อ เรื่องความเงียบ ความสงบเนาะ แล้วก็ เอ่อ เราก็ได้อยู่บนที่นอนสบาย ๆ ทุกคนหลับหมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ได้มีงานอะไรเข้ามา หรือว่าถ้ามีงานเข้ามา ก็ไว้ค่อยว่ากันตอนเช้า อะไรแบบเนี้ยครับ เราก็จะค่อนข้างอ่านได้อย่างต่อเนื่องเลย บางทีก็เลยเวลานอนไปเยอะเลย บางที ก็มี เหมือนกันครับ <chuckles>
อ๋อ ค่ะ ๆ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็ต้องค่อนข้างที่จะควบคุมตัวเองนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าถ้าอ่านต่อเนื่องไปดึก ๆ มาก ๆ เนี่ยค่ะ ก็อาจจะทำให้อ่อนเพลียได้ แล้วก็วันรุ่งขึ้นมาเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้พี่ไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีกะจิตกะใจในการที่จะทำกิจวัตรประจำวันเลย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ หนูพอจะได้รู้แล้วว่างานอดิเรกที่พี่ชอบน่ะค่ะ น่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การอ่านนิยาย แล้วมันมีการทำกิจกรรมอย่างอื่นควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือของพี่บ้างไหมคะ?
ใช่ อ่า ก็อาจจะมีกัน เอ่อ เช่น ถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันเนาะ เราก็อาจจะดื่มกาแฟไปด้วย แต่ว่าถ้าเห็นตอนกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ได้ทำอะไรไปด้วยเลยครับ ก็คือ เอ่อ จดจ่ออยู่กับหนังสือโดยตรงเลย
อ๋อ อ๋อ การที่เรามีขนมหรือมีเครื่องดื่ม อย่างเช่น กาแฟหรือขนมเนี่ยค่ะ ก็จะทำให้เพิ่มอรรถรส แล้วก็เพิ่มระยะเวลา หมายถึงว่า ช่วงที่พี่อ่านนิยายเนี่ยค่ะ มันก็สะสามารถมีความสุขได้เพิ่มขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ?
ช ใช่ ใช่ ครับ อา ใช่ ๆ ๆ มัน ก๊อ ครับ เอ่อ จะไม่ เหงา ปากเนาะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ เอ่อ เอ่อ ไม่ ไม่ได้ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเนาะ เราก็มีเครื่องดื่มอยู่ใกล้ ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะช่วยได้เหมือนกัน ได้ครับ แต่ว่าจริง ๆ แล้ว เอ่อ หยั่ม อย่าง อย่างที่บอกไปว่า ช่วงโตขึ้นเนาะ เรามีเวลาน้อยลง แบบบางที เราก็อาจจะไม่ได้เลือกนิยายเป็นเล่ม ๆ มาอ่านแล้ว แต่ว่า เอ่อ ผมมีงานอดิเรก อีก อีกหลายอย่าง อีก อีกอย่างหนึ่ง คือที่นึกออกก้อนเป็นการเล่นเกม อย่างเงี้ยครับ ที่บางทีมันก็ เอ่อ หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน ที่แบบว่ามันจะรู้สึกแบบว่า โฟลว์ หรือว่าเพลินเกินไปจนกินเวลาได้เหมือนกัน <chuckles> เออ ครับ
โอ้โฮ ดี อ๋อ ค่ะ อืม นึกภาพออกเลยค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ไอ้โลกออนไลน์ อย่างเช่น เกมออนไลน์ อะไรพวกเนี้ยค่ะ ก็สามารถทำ ให้ ใครหลาย ๆ คนเนี่ยติดกันได้งอมแงมเลย คือแบบว่าไม่สามารถที่จะออกจากโลกเกมได้เลย ใช่ไหมคะ คือมันต่อเนื่องอะเนาะ เหมือนมันเป็นการเพิ่ม level ขึ้นไปใช่ไหมคะ? ในการเล่นเกมน่ะค่ะ ก็เลยไม่สามารถหยุดได้เลย
อา จริง ๆ ก็ไม่งี ไม่เชิงน่ะครับ ผมไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ ผมเล่นเกมแบบเล่นคนเดียว อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่า
อ๋อ เล่นเกมคนเดียว <chuckles>
ครับ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเกมที่แบบว่ามี มีความลึกซึ้งอะไรบางอย่าง เช่น เอ่อ ระบบในเกมค่อนข้างเยอะ หรือว่าบางเกมก็แบบมีเนื้อเรื่องที่ เอ่อ น่าติดตาม อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งบางทีมันก็ทำให้เราเพลินได้เหมือนกัน อย่าง เอ่อ ผมอาจจะยกตัวอย่างเกมหนึ่ง ชื่อ Civilization โดย ลักษณะของเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการสร้างอารยธรรม แบบว่าสร้างตั้งแต่ยุคโบราณเลย ยุค ยุคหินเลย แล้วก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ ทีนี้เนี่ยในความ เกมเนี้ยมันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างสูง เพราะว่า เราจะต้องเลือกในการพัฒนาเผ่าพันธุ์ของเรา ว่าจะ อ่า จะไปทางด้านไหน? แบบจะเก่งทางด้านทหาร หรือว่าจะเก่งทางด้านการเกษตร หรือว่าจะเก่งทางด้านการเมือง อะไรอย่างเงี้ยครับ เราต้องเลือก หลาย ๆ อย่าง ซึ่งให้เหมาะกับทำเลที่ตั้งของเรา แล้วก็ เอ่อ เหมาะกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ ซึ่งเกม อืม เนี้ย บางทีเนี่ย ถ้าเรานาน ๆ ทีมาเล่นเนี่ย มันก็จะรู้สึกแบบว่า เอ่อ มันขาดช่วงอะเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเรา เราเริ่มอินกับมันแล้วเนี่ย บางทีมันก็กินเวลาไปได้หลายชั่วโมงเช่นเดียวกันน่ะ
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ หนูพอจะนึกภาพออกแล้วค่ะ ก็คือไอ้การเล่นเกมของพี่เนี่ย มันก้อง คล้าย ๆ เหมือนการอ่านหนัง ส หนังสือเล่มหนึ่งเลยค่ะ ที่ว่ามัน เหมือนกับว่ามันมีเรื่องราว แล้วก็มีลำดับขั้นตอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้น่าค้นหาอะเนาะ เหมือนกับว่ามันหยุด หยุดไปแล้วมันก็จะไม่ต่อเนื่อง มันจะทำให้เราค้างคาใจ อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคะ ก็เลย ก็เลยเลือกที่จะเล่น ๆ ไป ก็เหมือนเป็นการศึกษา เหมือนคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอะค่ะ แล้วพอทีเนี้ย มันไปถึงจุดหนึ่งแล้วที่มันแบบว่าจะเลิกอ่านไม่ได้ค่ะ ก็กลัวแบบเหมือน อารมณ์เหมือนเรียนไม่ทันเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันจะทำให้ต่อเนื่องได้ ก็เป็นประมาณนั้นใช่ไหมคะ?
ครับ อือฮึ ใช่ ใช่ อา ครับ อา อา ก็ประมาณนั้นแหละครับ แต่ว่านั่นแหละ เราเป็นกิจกรรมที่เราทำคนเดียวเนาะ แต่ว่า เอ่อ นั่นแหละ บางทีแล้วก็อาการเพลินของเราเนี่ยมันก็ เอ่อ ทำให้เราใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเหมือนกัน ซึ่ง ซึ่งจริง ๆ ก็ ไม่ได้ รู้สึกผิดกับมันเท่าไร เพราะว่ามันก็ เหมือน เหมือนเป็นช่วงเวลาพัก พักของเราอะเนาะ มันก็ เอ่อ เราก็อยากพักให้เต็มที่ อะไร อย่างเงี้ย
อา ใช่ค่ะ อา ถ้าพูดถึงเป็นงานอดิเรกมันก็เหมือนเป็นการชาร์จแบต อ่า เป็นการสร้างพลังที่ดีใน ในการที่จะกลับมาทำงานหลัก หรืองานประจำ หรือในกิจวัตรประจำวัน ใช่ไหมคะ มันก็เหมือนเป็นงานที่แบบว่าผ่อนคลาย แล้วก็แบบว่า เขาเรียกว่าเป็นเวลาพักที่จริง ๆ อย่างที่พี่บอกนั่นแหละคะ ก็คือเหมือนกับว่าทำให้เราน่ะกลับมามีแรงทำงาน หรือกิจวัตรประจำวันใหม่ได้อะค่ะ โอ้โฮ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยกับงานอดิเรก แล้วก็สามารถทำได้เพลิน ๆ คือทุกอย่างมันลงตัว แล้วมันก็ดูเข้ากัน ใช่ไหมคะ เอ๊ เราอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะทราบเลยค่ะว่างานอดิเรกแบบไหนของพี่อะค่ะ ที่พี่คิดว่าเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาไม่เยอะ แต่ก็ยังสามารถจะทำงานอดิเรกของพี่ให้มันดูแบบดูลงตัวแล้วก็ดูเพลิน ๆ ที่สามารถไปด้วยกัน พร้อมกันได้น่ะค่ะ มีกิจกรรมแบบนั้นบ้างไหมคะ?
อะฮะ ครับ ครับ ใช่ ๆ อืม จริง ๆ เอ่อ ถ้าให้แนะนำก็พูดตรง ๆ ก็แนะนำไม่ถูกเหมือนกัน เพราะว่าแต่ละคนเนาะเขาก็มี เอ่อ ความชอบเป็นของตัวเอง ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด เอ่อ ขอให้รู้แหละว่าชอบอะไร ผมว่าเดี๋ยวเขาก็จะหาเวลาให้มันได้เองแหละ ไม่ว่าเวลาจะมากจะน้อย อย่างบางคนอาจจะชอบอะไรที่ ที่ดูเป็นเรื่อง เป็นราว อย่างเช่นแบบชอบทำสวน อย่างเงี้ย เขาก็อาจจะยังหาเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการไปรดน้ำต้นไม้ ไปใส่ปุ๋ย อะไรอย่างเงี้ย ของเขาได้เหมือนกัน แต่บางคนชอบทำอาหารเขาก็คงหาเวลาในการ เอ่อ ทำอาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาชอบได้ ดังนั้นผมว่า ไม่ว่าจะชอบทำอะไรเนี่ย ถ้าไม่ใช่แบบ เอ่อ ใหญ่ ๆ อย่างแบบไปปีนเขา หรืออะไรอย่างเงี้ย ผมว่าหาเวลาเล็ก ๆ ทำได้หมดแหละ
อืม อา ใช่ เป็น <giggles> อา อา โอเคเลย เพราะว่างานอดิเรกไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานใช่ไหมคะ ก็เหมือนกับว่าเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่ก็ยังรู้สึกได้พักผ่อนเนี่ยค่ะ ก็ยังดีใช่ไหมคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากทราบมาก ๆ เลยว่าพี่เนี่ยเคยมีความคิดที่แบบว่าจะลองเปลี่ยนงานอดิเรกเป็นแบบอื่นดูบ้างไหม อยากจะลองเปลี่ยนในแบบที่พี่ไม่เคยทำดูบ้างไหม ค ให้มันดูแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ เคยคิดบ้างไหมคะที่ว่าจะเปลี่ยนงานอดิเรกอะค่ะ?
ใช่ ใช่ เอ่อ จริง ๆ อะ ถ้าความคิดว่าจะเกิด จะลองเปลี่ยนดูเนี่ย อันนี้ไม่มีเลยนะ เพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเราชอบอะไรเนาะ เราก็ทำให้เราชอบไป แต่ถาม ว่าเคยลองงานอดิเรกด้านอื่น ๆ ไหม แบบว่า เอ่อ มีคนชวนไปทำนู่น ทำนี่ อะไรอย่างเงี้ย ก ก็มี ลองไปบ้างนะครับ แต่ว่า สุดท้ายแล้วเราก็รู้แหละว่าเราชอบอะไร แล้วเราไม่ชอบอะไร มีคนชวนไปขึ้นดอย อย่างเงี้ย แบบ เอ่อ ขึ้นภู เอ่อ ต่าง ๆ ในประเทศ อย่างเงี้ยนะ แบบไปเดินทางไกล ๆ อย่างเงี้ย เราก็พบว่าเราก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้น หรือว่าอย่างกิจกรรมอื่น ๆ แบบว่าไปท่องเที่ยว ไป เอ่อ เข้าวัด อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้ชอบ เอ่อ กิจกรรมอะไรลักษณะนั้น เนาะ เราก็เลยรู้สึกว่า เอ่อ เราก็เอาเวลามาทำอะไรที่เราชอบดีกว่า เพราะว่าเราจะได้ อย่างที่บอกไป ก็คือเราจะได้ชาร์จพลังให้เต็มที่เนาะ แล้วเราไปทำเรื่องที่จำเป็นต้องทำจริง ๆ จะดีกว่า ใช่
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ก็เหมือนประมาณว่า ถามว่างานอดิเรกอันอื่นน่ะสามารถทำได้ไหม ก็พอจะทำได้ แต่งงานอดิเรกอะค่ะ พื้นฐานก็จะต้องมีความชอบโดยส่วนตัวถูกต้องไหมคะ ถึงจะ เพราะว่ามันจะทำให้งานอดิเรกของพี่น่ะมันดูเป็นการผ่อนคลายที่มีคุณภาพเนาะ เพราะว่ามันตรงตามความชอบ แล้วก็ตรงตามความ ที่เราต้องการอะค่ะ อันเนี้ยมันก็น่าจะลงตัว แล้วก็มันก็ ส สามารถทำให้ได้ดู โฟลว์ แล้วก็ดูต่อเนื่อง ทำไปได้เรื่อย ๆ ดูมีความสุข ดูไม่ฝืน ดูเพลิน ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ้อ อันนี้ก็เข้าใจเลยค่ะว่างานอดิเรกของแต่ละคนน่ะค่ะ อย่างแรกเลยก็ต้องเกิดจากความชอบก่อนเนาะ เพราะว่าถ้าเราไปทำอะไรที่เราไม่ชอบน่ะ มันก็จะทำให้เราดูไม่ผ่อนคลายได้ อันเนี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนเราไม่ได้พักไปเลย เหมือนทำงานที่มันเครียด ๆ กดดันไปตลอดเลย โอ้โฮ วันเนี้ยค่ะ พี่ก็มาแชร์เรื่องราวงานอดิเรกของพี่ที่มันดู โฟลว์ ที่มันดูเพลิน แล้วก็ทำต่อเนื่องได้นาน ๆ แล้วก็ดูพี่มีความสุขกับงานอดิเรกของพี่มาก ๆ เลยค่ะ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะที่พี่มาแชร์ประสบการณ์ดี ๆ ทำให้หนูเปิดโลกกว้างในครั้งนี้เพิ่มเติมน่ะค่ะ
ครับ ครับ ใช่ ครับ ครับ ด้วยความยินดีครับ ก็ยังไงไว้มีโอกาสไว้ลองพูดคุยกันใหม่แล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
อา ได้เลยค่ะ เอาไว้มีโอกาสมาเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ